ああ、ま、最近はそのうん、どうえ、なんか自分が立ち上げた会社について、「こんなことしてるんだ」っていうことを教えてくれたり、まあ、「私の近況はどう？」って聞いてくれて、私の話したりとかそんな感じですね。
うーん。 はい。 あ、なるほどね。「私はなんかこんなとこでこういうき」うん。「...こういうとこで働いているよ」とか、「ま、こんなことしてるんだ」とか、なんかそういう話をま、近況の交換をこうし合うっていうのがまあ、久しぶりに会ったので、メインなんですかね、やっぱり。
はい。 あ、はい。 そうなんです。で、私あの日本の、はにあるハーブスっていうケーキが大好きで、で、そのケーキをが好きってことを覚えててくれて、で、今回来た時、そのハーブスのケーキを食べさしてくれて、え、なんかめちゃ嬉しかったんですよね。
へえ。 はい。 ええ。 なるほど。いや、粋な友達ですね。それをしてくれるって。そうですか。なんかうん。
ははあ。 やっぱりそう、昔のことをちゃんと覚えててくれたっていうのがすごい嬉しかったですね。何年経ってもああ、うここのケーキが好きっていうのが、「ああ、覚えててくれたんだ」って思うと
うーん。ああ、なるほど。 え。あ。 そうですか。それは、ま、オーストラリアでそういったことをまあ、あの、まあ、ハーブスのケーキが好きだよってまあ、こう、相手の方が知ってくれてっていうことなんですかね？
あ、いえいえ、あの、日本に何度か遊びに来てくれてたので、この時に私がこの連れてったんですよ、ハーブスのケーキに。 でを覚えててくれたんですね。
うん。 ああ。なるほど。 うーん。はい。 なるほど。その時も覚えてその時に覚えてくれてたから、「また今度もじゃあ一緒に美味しいケーキ食べようよ」って言ってくれたんですね。